Слушай, а как ты думаешь, какие вот изменения принесёт технология в сфере здоровья и медицины?
Ну, на самом деле огромная, потому что, э, технологий всё больше и больше появляется. И всё больше, м, сфер применения в медицине в частности и, ну, в здоровье в вообще. То есть, м, я думаю, что помимо того, э, как технологии используются в самой медицине, в здравоохранении, да, технологии всё больше проникают в жизнь каждого конкретного че человека. Потому что, э, у каждого практически сейчас есть смартфон или какие-то часы, да, какой-то гаджет. И в той или иной степени, э, человек уже сейчас, а, м, в толь ну как-то, с м, э, смотрит параметры, а, того, как он, э, живет, двигается и, м, использует, э, тот или иной гаджет.
Мгм. Мгм. Мгм. Да. Мгм. А, ну то есть ты имел в виду вот такие часы, которые проверяют пульс и давление. Да, вот такое.
Да-да-да. Э, любые с смарт, э, часы, они имеют тот или иной набор функций, которые могут, а, э, считывать параметры. Ну, различные, да, начиная от просто количества шагов и, там, заканчивая, наверное, сейчас уже, м, что-то можно измерять, прям какие-то медицинские показатели. Ам, поэтому, ну, пульс в тот в том числе, да. То есть то, что может использовать врач. Я имею в виду, э это применение для здоровья.
Мгм. Ну, да. Ну да, да. Но А, ну то есть, например, вот там часы считывали пульс, и что-то случилось, и вот они могут, например, взять данные с часов и использовать их там, при проведении проверки какой-то медицинской.
Да, я думаю, что к этому как раз и, э, придут многие технологии, что, м, человеку всё реже нужно будет обращаться врач к врачу за, в измерением каких-то банальных показателей, да. Если еще, ну, наверное, даже 20 или 10 лет назад, м, человеку, ну, ладно, 20-30 лет назад человеку нужно было прийти к врачу, чтобы измерить давление.
М. Да. Ну, п Ну да, да.
М, но количество, э, приборов измерения давления, которые на рынке появились с, э, и с развитием технологии, э, уже никого не то что не удивляет, а это как бы базовый набор человека, да. Что у человека, у которого начинаются какие-то проблемы со здоровьем, есть дома. Значит, э, ну, в любом случае термометр какой-то, да, измерение давления прибор, а, если какие-то проблемы с сахаром, он измеряет сахар. Если, о, у него есть, э, какие-то, например, проблемы, в ковидные времена это было, э, а, значит, актуально, на когда измеряли, э, кислород в крови. Есть такие на на палец, да, э, приборчики. То есть и, и таких приборов может быть очень много, а в какой-то момент это может быть какой-то один такой комплексный гаджет, который измеряет много ш много чего.
Мгм. Да-да-да. <chuckles> М-да. Мгм. А, ну да, да, помню. А. Ну, да, правильно. Но, а вот, как бы, давай вот вместе подумаем. Вот, а, скажем так, какие сейчас уже существуют, э, скажем так, прототипы или технологии, которые, скажем, в ближайшие 5 или 10 лет станут какими-то революционными и вот прям полностью изменят, скажем так, а, всю это здравоохранение, скажем.
А, я уверен, что всё больше и больше медицины будет онлайн.
М, а, мгм.
То есть, а, уже сейчас возможность есть проконсультироваться с врачом, а, удаленно. Но, м, действительно с развитием технологии, а, это может быть, ну, настолько, ну, бесшовно, скажем так, да, то есть многие параметры можно считать уже вот на дому, как я уже озвучил, да. И, э, врачу уже нет необходимости так так много пациентов осматривать, например, да. Потому что многие проблемы типичные, и их можно решить, не встречаясь лично с врачом, например, да. И вот эта технология удаленного консультирования, ну, она и сейчас активно развивается, но я думаю, что это будет прямо массовая история, и к врачу не надо будет ходить, ну, в большинстве обычных, э, проблем.
Мгм. Мгм. Ну, да. Да. Ну да, в принципе, это Да, то есть как-то по по каким-то простым случаям, там, кашель или давление уже будут, может быть, да, какие-то, например можно, как ты и сказал, вот какие-то тех ну, скажем так, устройство какое-нибудь, да, оно что-то считает, переве э, переведет это, например, в интернет, там, загрузит в базу данных, и вот дистанционно там, например, даже сам врач сможет посмотреть и
Да-да. И и даже в даже и врач-то во многих случаях не нужен. Искусственный интеллект эти параметры обработает и скажет, что делать. То есть, именно технология развивается в этом направлении, потому что, а, медицина во многом, м, достаточно стандартизированная. И вот эти вот это большое количество стандартов, которые изме можно измерить, а параметры тела, да, и загрузить в какую-то программу, а, это позволяет, ну, а, а, большую часть рутины вообще убрать с медицинской системы.
А. Ну, да. Мгм. Да. То есть, как бы уменьшать там разные, а, очереди, например, как всегда они везде бывают. А вот, слушай, а, если у тебя есть такой пример, вот сможешь сказать, может быть, какую-то вот технологию, да, которую даже ты сейчас сам используешь в сфере здоровья и медицины, и которая, вот, ты считаешь, такая, ну, знаешь, революционная какая-то, необычная?
Конеш Ну, э, опять же, революционная на какой момент? Наверное, в на момент 20 лет назад, а, технология подсчёта шагов с помощью телефона в кармане- это была какая-то революция. И, наверное, это единственное на данный момент, поскольку таких больших проблем со здоровьем нет. Это то, что я использую, да. А, автоматические шаги считаются, я примерно понимаю свою нагрузку за день. Ну так, усредненно, да. Вот, но, м, э, шт технология, которую бы я вот прямо использовал постоянно, наверное, нет, но, м, судя по тому, как развивается, ам, история с искусственным интеллектом и как, например, в ковид автоматическая обработка изображений, снимков легких, а, с дала такое ра такое развитие и такой скачок для обработки, а, снимков, а, компьютерной томографии. Это
Мгм. М, ну да, мгм. Мгм. А. Ага. А, да, когда они сами эти искусственный интеллект, так сказать, сканировал, да, вот эти снимки.
Да-да да, да. До сих пор, э, врач, э, ну, как бы ставит свою подпись, да, под тем, что искусственный интеллект описал, но большую часть описаний, эть сейчас уже делает программа.
Ну да. Да, я б я такое не слышал, кстати.
М-да, да-да. И, многие вещи, а, будут стандартизированы уже там в ближайшие годы, да. И вот эта рутина по отсматриванию тысячи тысяч, э, картинок уже не будет необходимостью, допустим, для вот, э, того, чтобы описать как какие-то снимки. То есть это уже будет делать искусственный интеллект.
Мгм. Ну, да. Да, то есть разгрузит самих врачей. А вот сам ты хоть раз пользовался для каких-либо вот ситуаций, случаев искусственным интеллектом, чтобы, например, проверить, ну, своё здоровье или что-то типа такого?
Да. Ну, наверное, в таких исследовательских целях, что может сказать, э, мне на это искусственный интеллект, я, может быть, вводил какие-то симптомы, да, и смотрел, что он мне отвечает. Но на данный момент, ам, я не пользуюсь им как, а, скажем, советчиком в плане здоровья. Ну, во-первых, это всё ещё не очень надёжно, да, он он может тебе что-то подсказать, но если ты не понимаешь, а, на самом деле, что происходит, он может, а, же галлюцинировать, искусственный интеллект, да. Он может тебе что-то сказать, но не факт, что это правда. Поэтому тут нужно быть аккуратным, да, с симптомами и с консультацией, э, искусст с искусственным интеллектом. На данный момент это ещё пока, м, ну, такая технология не ну, сырая, скажем так.
Мгм. Ну, да. Мгм. Ну, да, м-да. Мгм. Ну, да. Выдумать, да? Мгм. Ну да, то есть, как бы, и мы сами знаем стока примеров, когда искусственный интеллект а, им пользовались даже сами врачи, да. И было так сказать, результаты были очень отрицательные.
Конечно. А, ну, наверное, случаи могут э, можно описать разные. М, смысл в том, а, что в медицине, ам, э, всегда есть, ну, на найдется ответственный, да, за то, что, а, происходит. То есть, если человек пришёл к конкретному врачу, да, и он, а, пришел за консультацией, то, как бы, з ответственен за результат консультации- это врач, да. И поэтому, если мы говорим об помощи искусственного интеллекта, врач, конечно, может что-то спросить у искусственного интеллекта, в том числе, ам, там, он интеллект может помочь ему просмотреть кучу снимков, например, но, тем не менее, ам, э, результат, а, диагноз всё равно ставит врач, пока.
Мгм. Ну да. Мгм. Ну, да. Ну, да. А вот как ты думаешь, вот насчет искусственного интеллекта? Вот, скажем так, вот, перенесемся там, например, вот, на 30 лет вперед. Когда искусственный интеллект, например, разовьется так, что он, например, сможет работать за врача полностью. Вот, как ты думаешь, будут ли такие большие проблемы с конфиденциальностью информации пациентов?
М, ну, они могут возникнуть, конечно. Тут, э, вопрос действительно большой в том, м, кто, м, с держит эти базы данных, да, к к в чьи руки это попадают. Но, по большому счёту, м, ну, конфиденциальность, э, каких-то, может быть, известных людей, да, это критично. Но, м, обычные люди, м, во-первых, и н не нужна, по сути, никому эта информация. Но, э, м, тут важно, наверное, другой во другой вопрос, что, ам, когда искусственный интеллект, э, разгрузит систему, да, то, а, в любом случае, человек будет нужен для того, чтобы делать какие-то манипуляции, операции. Хотя, и в этом направлении, сейчас, технологии активно развиваются. На самом деле, есть целые роботы уже, которые операции делают.
М. Ну да. Ну, всё-таки, да. Мгм. Ну да. Ну да. Ну, вообще, как бы, можно, даже, представить такую ситуацию, что, а, всё-таки, да, э, сами врачи должны сидеть. Должны, так сказать, контролировать ситуацию, но, может быть, э, вся ситуация придёт к тому, что врачи даже и будут не нужны в принципе?
Ну, возможно, как говорится, поживём-увидим. Да, посмотрим, как это будет развиваться, потому что, м, ну, какой-то потолок технологии пере периодически достигает, и как пробить этот потолок, э, зависит уже от каких-то новых, э, технологий, решений, э, а, баз данных там и так далее. А, но, ближайшая перспектива- это удалённые консультации, э. Те же, м, допустим, а, врачи, которые описывают, ам
Ну да. <chuckles> Мгм. Мгм.
компьютерную томографию, да. Вот эти все снимки. Они уже давно работают удалённо, э, у, ещё с ковида.
Ну да да. Мгм.
То есть и они это делают, э, часто сидя дома. То есть, уже, в этом смысле, они не должны сидеть, э, в больнице, да, чтобы, м, делать свои заключения. И вот в этом в этом направлении, я думаю, сейчас и развивается активно, э, система медицинская, что врач не должен перемещать с своё тело в пространстве, чтобы проконсультировать какого-то пациента. В этом смысле, э, оптимизируется его время, в этом смысле а оптимизируется, м, его, как бы, объём информации, который он получает. То есть, часть информации может быть обработана искусственным интеллектом, например, и, как-то структурирована. И врач уже будет принимать решения, н ну, по какому-то по какой-то совокупности данных, которые он получает, да, и это удобнее, и меньше времени занимает.
Мгм. Ну да, не имеет смысла. Мгм. Мгм. Ну да. Ну да, и, в принципе, можно даже сказать, например, в регионах, где, э, даже в каких-то деревнях, ну, скажем, разовьётся, вот это вот, искусственный интеллект, и где не особо много врачей, да, ч э, людей, там сможет, например, искусственный интеллект помогать и, ну, соответственно, там будет повышаться здравоохранение даже в малонаселённых регионах, где, так сказать, э, не хватает.
Мгм. Да, конечно. Э, ну тут другой вопрос возникает, э, в, э, каких-то отдалённых, э, регионах, скорее, э, людям чаще нужен какой-то социальный работник, да? И вообще че человек
Мгм.
человек, с которым можно поговорить, да, а не вот эта вот, бездушная машина, которая, значит, какой-то диагноз ставит, и дальше, ты опять, остаёшься наедине с самим собой. М, д эта проблема тоже существует, и её тоже, я думаю, как какой-то компромисс, э, рано или поздно, э, мы к нему придём. Э, вот. Но да, отдалённые регионы, естественно, получат больший лучший доступ к, э, лучшей медицине.
<chuckles> Ну да. Да. М. Ну да. Ну да, в принципе. Ну, вот, так сказать, если подытожить, вот, как бы ты, вот, сейчас бы описал, вот, в данный момент: технологии приносят какой-то действительно ощутимый э, какие-то действительно ощутимые изменения в, э, твою жизнь, в сфере здоровья и медицины
А.
или всё-таки это, скажем так, будет в будущем?
Ам, я думаю, что, э, технологии, уже, на данный момент, э, приносят большую пользу в медицину и в здравоохранение. И они помогают системе здравоохранения работать лучше, да, и многие на многих технологиях основаны анализы, например, которые раньше, были невозможны. Но, с другой стороны, технологии и малоподвижный образ жизни делают, э, так сказать, свою отрицательную сторону, да, и, э, люди меньше двигаются и, э, м, в связи с этим возникают другие проблемы. Но баланс- это такая вещь, которую нужно постоянно искать. Человек, то в одну сторону, то в другую сторону, от баланса уходит постоянно. И уже задача конкретного человека- балансировать, э, и улучшать своё здоровье.
Мгм. Да. Мгм. Да. М. Да, да. Да, я вот, с тобой абсолютно согласен. И было, так сказать, интересно с тобой поговорить насчёт такой, э, неоднозначной темы, вот. И мы с тобой раз раз это, так сказать, рассмотрели разные виды этого. Было было, спасибо за разговор. Пока.
Мгм. Спасибо. Пока.